Olha só. Eu tô precisando de uma ajuda importante. Que eu tô vivendo <sighs> Ai, será que você pode me ajudar?
Lógico, me conte um pouquinho mais pra mim entender a sua situação.
É. O meu problema é organizar as prioridades, sabe? Eu tenho tantas coisas pra fazer e assim. Tudo é urgente. Eu tenho, como eu sempre digo, eu tenho muitas frentes abertas. <chuckles> E, às vezes eu acabo me perdendo e não conseguindo fazer tudo o que eu tenho que fazer, porque eu vo percebi que é falta de organização.
Uhum. Entendo. Mas quais são essas tarefas ou projetos, assim, que você acha que são principais nesse momento?
<sighs> Ai. São muitos. Eu acho que talvez também eu tinha que aprender a a a pedir ajuda, viu? Porque ao final eu acabo pegando muitas coisas. Eu tô com família doente. Eu tô com problemas de documentação que eu tenho que organizar, trabalhos pra entregar e eu não sei onde focar, eu acabo não fazendo nada. Eh, eu me perco nas coisas que eu tô fazendo, eh, eu tô me sentindo mal com isso. O meu passaporte, ele venceu, eh, já tem um tempo e eu tenho que arrumar isso.
Uhum.
É, m eu nu eu nunca consigo priorizar as coisas. Eu acabo só realmente o trabalho, né, que eu tenho que senão eu tenho que entregar senão me vão mandar embora, né, mas tudo o resto que assim, eu me sobrecarrego.
Ó, tô entendendo a sua situação. Eu acho que primeiro de tudo, né, pra ter <giggles> pra ter clareza, eu acho que você precisa re colocar isso em planilhas ou num caderninho, pra você ter, ali, eh, a visão do que realmente é prioridade, por mais que você tenha muitas coisas que você diz ser prioridade, tem aquelas que são mais urgentes do que outras, por exemplo, no meu ponto de vista, tirar seu passaporte deveria ser a prioridade, fora lógico, né, as entregas do teu trabalho. Por quê? Porque se acontece uma eventualidade, você precisa ir viajar, você sem o documento, fica muito mais fácil de resolver
Ai, que bom! Uhum. Eh, uma amiga que ela é advogada, ela já falou: "Você não pode estar com o teu documento principal, que é o passaporte, vivendo fora do Brasil com ele vencido, ela me puxou a ela já falou 1000 vezes e eu acabo não fazendo, porque a tudo que é burocrático eu acho um saco. É
É, burocracia nunca é agradável, né, mas infelizmente ela é necessária eh, mas pra você fazer o seu passaporte no país em que você vive, você precisa agendar? Você consegue ir, aí, pessoalmente re e fazê-lo, como funciona?
Ai! Antes era antes era pessoalmente, agora eu vi que tem que agendar, ai! Mas eu tenho que fazer, né, não tem jeito, tá, eu vou
Olha, entre no site e se informa. Eu sei que alguns países aqui, por exemplo, da Europa é possível fazer a renovação através do correio.
Ah, olha, isso já seria maravilhoso pra mim. Porque o meu problema é isso, eu ter que ir lá, eh, pessoalmente, sendo que agora mesmo eu não tenho eu não vou viajar. Daí eu fiz eu fico: "Ah, eu faço isso quando eu vou viajar.", daí ela falou: "É, mas às vezes demora!", eu falei: "Ai, meu Deus!".
Uhum.
Eu me sinto até pressionada.
<giggles> Mas olha, nesse sentido, eu eu sou de acordo com a sua amiga. Principalmente porque o passaporte é um documento que a gente precisa pra se locomover. E se acontece algum imprevisto no Brasil, e você precise voltar pra lá de urgência. Se você não tiver com esse documento em dia, você não vai conseguir viajar e talvez pedir de urgência, também demore, né, vai causar muito mais constrangimentos pra você. Então, por que não fazer agora que você tem tempo, mesmo você não tendo em vista quando vai viajar, né? Porque a gente nunca sabe quando pode acontecer imprevistos.
Uhum. Hã. É, eu eu eu sou a rainha de colocar desculpas, não é. Desde o ano passado, eu tô "ah, como eu não, a gente não vai viajar." Daí olha o que aconteceu esse ano no verão. Veio uma amiga. Ela falou: "Ai, vem me encontrar em Malta." Eu falei: "Ai, eu tô com o passaporte vencido." Ela falou: "como assim?" Eu falei: "é.". Eu falei: "você tinha que ter me avisado." Ela falou: "ai, eu não sabia." Porque foi uma viagem de trabalho. Daí ela conseguiu tirar 5 dias. Olha a oportunidade que eu perdi de ver uma amiga que é aqui pertinho, e-e os bilhetes de avião são baratos. Ela achou, ela falou assim: "Eu achei um hotel bem baratinho, €100, 5 noites." Eu falei: "Nossa!" Aqui, acho que são €100 uma noite, onde é que eu vi.
Sim, me conte. Ah, que pena! Uhum. Verdade. Aqui na Itália, é esse valor, né? Mas olha, tá vendo as oportunidades que você já está perdendo e e isso às vezes é só auto s sabotagem, né? Eu acho que eh, você sabendo dessa necessidade, basta entrar mesmo no site e agendar, sabe? E e é é simples e indolor. Vai lá, marca o dia, comparece com a foto, com o antigo eh passaporte. É muito rápido!
Uhum. Sim. Tá. Tá. Eu vou eu vou olhar isso se é aonde eu estou é pelo correio. Se for pelo correio, muito mais fácil. Eu sei que do meu marido é, porque ele é americano. Aí eu outro dia ele me comentou. Ele falou: "Ó, agora você manda o passaporte e é tudo pelo correio." Falei: "Ó, que legal."
Hum. Exatamente! Muitos consulados estão fazendo isso, até porque, né, tendo brasileiros espalhados aí em vários países, às vezes longe do de uma jurisdição, né, consular. Essa é uma opção que fica, eh, fácil pra todos, né? Manda ali os documentos por carta registrada e é possível, sim, fazer. Então, se informa, entre no site ali do governo, né, gov ponto com, eh, eu acho que é gov ponto, não, alguma coisa gov, <giggles> joga no Google que você encontra. <laughs>
Tá. Uhum. Sim. Ah, no meu eu coloco eu coloco como como renovar o passaporte online e já vejo. Eu coloco como renovar o passaporte brasileiro.
Isso, isso mesmo! Você vai ver que é uma ótima opção, viu?
Olha! Vê? Vê como era bom eu falar com alguém, né?
Já damos checks nesses daqui. É um um uma um problema a menos. Agora me conta aí quais são esses projetos do trabalho que você também, aí, tá com urgência, eh, de fazer, e não consegue realizar?
Uhum. Ai, são os meus pessoais. No do meu trabalho do meu trabalho mesmo, eu f eu entrego porque, <chuckles> né? Se não eu sou mandada embora, mas assim. São as coisas que eu faço pessoais, eh à parte
Hum, me conte mais.
de eu ter o meu trabalho, eu também sou fotógrafa. E eu faço mais assim de hobby mesmo. Algumas vezes entra um dinheirinho, porque a pessoa fala "ah". Tem 2 semanas atrás, eu fui fazer umas fotos num colégio. Me pagaram. Né? Porque já
Ai, que legal. Final de ano deve ter bastante trabalho, né?
É. Mas as coisas que eu faço pessoais, por exemplo. Eu tô eu acho que com umas 8 sessões, assim, que eu fiz. Uma professora de ioga, de de uma mulher grávida, de um bebê que nasceu, de um casamento É, mas tudo aí parado. Eu não entrego. Como é grátis
Ah, que legal! Hum.
aí eu não entrego. Aí até uma falou: "Ai, mas tudo bem. Manda manda as fotografias sem editar mesmo só pra eu ver." Aí falei "Eu não quero mandar", né? Primeiro que ela não vai poder nem abrir, porque é uma arte, eh, em RAW. É em RAW, mas assim, eu tenho elas em j em, no ar no arquivo, mais men como se diz, mais ligeiro. Mas é é mais leve. Porém, a a qualidade cai muito, né? Eu não quero que as pessoas vejam isso. Eu quero que elas já vejam bonitinha, né? Aí eu acabo não entregando nada e eh
Uhum. Muito pesadas, né? Uhum. Mais leve. Entendo.
É uma prioridade, sobretudo, a do do casamento, né? Porque ela casou em eh, foi dia 19 de junho. Olha o dia que a gente já está. Ela nem viu essas fotos.
Nossa. Bastante meses. Eh. Mas você não consegue encontrar, não sei, um estagiário, alguém que goste de editar foto, que consiga te dar uma mão?
Ah, eu não tinha pensado nisso. Estagiário? É alguém que está estudando?
Exato. Porque pode ser que você também consiga alguém que queira aprender e que vai conseguir aí deixar mais leve o seu trabalho, já que você também está fazendo de forma gratuita essas fotos.
Ai, que boa ideia. É porque é assim eu acho muito chata essa parte da da edição. Eu gosto de ali e clicar. Eu sinto prazer em
Ah, então é o momento de você encontrar um parceiro aí. Alguém para trabalhar junto com você. Eu acho que isso poderia, sim, te aliviar muito o teu trabalho.
Uhum. Gostei dessa ideia. Eu vou eu vou procurar, né? Porque também, como se como é grátis mas eu tinha que pagar alguma coisa. Eu não vou pedir para alguém fazer
Então, mas olha, tem muito estagiário que aceita esse tipo de trabalho para treinar mesmo o que aprendeu, né? Porque é é trabalhando que você aprende. Não necessariamente, você precisa, eh, fazer, eh, o pagamento, né? Mas eu acho que você pode buscar em grupos. Por exemplo, no Facebook, no Discord. Tem vários grupos, assim, temáticos. Você pode buscar ali pessoas que trabalhem com edição, né? De preferência, jovens que estão aprendendo e que estão com o desejo aí de de ver vários tipos de de sessões, como você fez, né? Criança, gravidez, casamento, que são coisas diferentes. Deve ter um olhar também diferente na edição. Eu acho que é uma boa opção a se buscar, se você encontrar. Caso você não encontre, você pode sempre sugerir que essas pessoas que estão bus eh, esperando esse esse trabalho que você está com um pouquinho, né, de de de atraso nesse nesse nessa entrega. Mas que você está buscando um estagiário para te ajudar e que se ela não pode colaborar também. Porque porque não, né? Às vezes, a pessoa dá ali um contributo, não muito caro, para a pessoa que se sente até mais estimulada para fazer o trabalho. Acho que você pode buscar soluções aí.
Hum. Hum. Hum. Uhum. Olha, que interessante. Eu gostei. Gostei muito dessa dica, porque eu nunca tinha pensado nisso mesmo. Não, eu até até eu mesmo, né um incentivo, eu acho que eu daria, porque, eh, mesmo que está aprendendo, né, acaba você dando um incentivo, a pessoa se sente até valorizada. Eu vou buscar isso. Você falou no Discord, né? Eu nunca usei para isso. Vou buscar ali porque tem muitos grupos né?
É verdade. E olha, no Brasil tem um site que se chama 20 Conto. Lá também tem muitas pessoas que oferecem trabalhos por preços bem irrisórios, né? E se você mora aqui em eh, ganhando em outras moedas, talvez compensa mesmo você conseguir um estagiário pagando um valor assim mais simbólico, porque ele está aprendendo e e passar a repassar esse valor aí para as pessoas que estão, né, aguardando essas essas fotos, essas sessões.
Anotadíssimo! 20 contos. Eu vou, oh, eu vou desligar contigo e vou entrar agora mesmo e vou olhar. Muito obrigada pela ajuda. Gostei, viu?
20 Conto. <chuckles> Isso mesmo. <laughs> Imagina, disponha. Precisando, fico asq aqui, à sua disposição.